Oke oke itu malah jadi ngangkat mood lagi dan malah, hasilnya malah lebih positif ya untuk tim Kakak malah ya. Hmm.
Iya bener, dan itu waktu itu jadinya kami dapat bonus, lima kali lipat gitu, tapi apa ya kayak mungkin orang juga udah lupa kali ya apa yang aku pikirin apa yang akan terjadi waktu itu gitu, cuma sampai sekarang itu malunya ada banget gitu loh Bang, itu kejadiannya di 2024 tapi masih sampai sekarang itu kerasanya gitu.
Oh. Weis. <chuckles> Wah ini bisa jadi cerita lucu yang bisa diceritakan kembali di masa nanti nih, Kak. <laughs>
Iya makanya. <laughs>
Oke oke, nah, eee, berarti Kakak ini termasuk orang kreatif nah ya Kak ya, nah. Ada nggak sih pengalaman masa kecil atau kebiasaan Kakak atau ritual sehari-hari, itu ternyata ngebantu Kakak jadi semangat kalo lagi mentok, bisa kasih contohnya nggak nih, Kak? Kalo ada?
Iya bener. Oke kalau mungkin lagi mentok kayak gitu ya mungkin aku ini ya Bang ya karena terbiasa dari kecil itu kayak, apa-apa kayak kayak grounding grounding itu maksudnya kayak jalan enggak pakai menggunakan alas kas alas kaki, kayak di rumput, di tanah gitu, jadi karena udah terbiasa gitu.
Apa tuh? Oh. Itu sejak kapan? SD? SMP? Atau masih? Wow. <chuckles>
Eee, dari TK dari TK aku udah ngelakuin itu. <chuckles>
Oh jadi ini, eee, barefoot ya tanpa betul-betul tanpa alas kaki ya ke mais ya kema langsung aja nginjek rumput langsung ya kakinya ya.
Tapi, heeh. Iya, bener, grounding gitu. Iya jadi kayak aku main sama kucing atau main kupu-kupu di halaman gitu aku nggak pakai alas, tapi dengan itu jadinya ide itu muncul aja gitu kayak mungkin karena menyatu dengan alam kali ya?
Kakak merasa rileks, nyaman dan akhirnya ide mengalir ya Kak ya.
Iya bener iya bener kebetulan halaman aku juga banyak hijau-hijau terus banyak pohon juga gitu, jadi kayak makin enak lagi kan gitu.
Wah vibe-nya suasananya berarti semakin, mendukung banget tuh buat Kakak, eee, ngerasa semangat lagi ya.
Iya bener terus ditambah lagi setelah, heeh.
Berarti tiap tiap hari dilakukan dong Kak sekarang sampai sekarang? Apakah Kakak masih di rumah yang sama atau sudah ngekos atau di kota lain?
Tiap hari. Masih di rumah yang sama dan masih dilakukan tiap hari dan biasanya itu pagi sama sore aku lakuin Bang.
Wah as Weis keren, itu jadi sangat ngebantu teru terutama untuk kesehatan mental Kakak juga ya ternyata. Itu hanya kebiasaan kecil tapi ya pengaruh banget ya. <chuckles>
<chuckles> Iya bener, lalu yang? Heeh, iya, terus ada tambahannya di, tambahannya itu dari 2018 sih aku udah mulai kayak ngejurnal terus, kayak apa ya kayak buat vision board tau nggak Bang vision board gitu?
Apa tuh? Vision board apakah seperti kanban Jepang gitu?